Ja, auf jeden Fall und auch ziemlich cool, dass so was dann angeboten wird. Also, ich ja, weil ich kenne das auch, bei uns ist das auch so, aber das ist dann auch eher so, wie du das ja auch gesagt hast, im Grunde genommen, im währen im Kindergartenalter oder alternativ wirklich als Erwachsenenkurs. Aber ich glaube, manchmal ist man vielleicht auch 'n bisschen, wenn also, je nachdem auch, wie oft man unterwegs ist oder auch wie sehr man jetzt, ähm, irgendwie Pilze sammeln mag oder so was, ja, muss man dann immer so 'n bisschen selber dann schauen, ob das jetzt wirklich für einen irgendwa was ist oder ob man lieber sagt: „Ne, mir reicht auch das Handy aus.“ Genau, und
Absolut, ja, mhm. Mhm. Mhm, absolut, ja, ja. Mhm. Aber es gibt auch in jedem Ort bei bei uns im Schwarzwald, habe ich erfahren, so 'n so 'n Pilz ähm, ja, Beauftragten. Zu dem kann man dann hingehen in der Stadt und den kann man dann, äh, noch mal genau genau fragen: „Ist das jetzt auch wirklich 'n Pfifferling oder ist das jetzt zum Beispiel, ja, der 'n falscher Pfifferling?“ Ja, da kann's dann halt in Richtung Ungenießbarkeit gehen, ja, genau oder teilweise ne?
Aha. Mhm. Ja, weil manch viele Pilze haben ja irgendwie so Zwillinge, die dann gefährlich sind und da sollte man sich also, da sollte man ja schon wirklich auch drauf vertrauen können: „Okay, das ist jetzt wirklich der Pilz, den ich irgendwie essen möchte.“ Oder wenn's jetzt irgendwie der böse Zwilling ist, äh, dann ja, dann wenigstens, wenn man die Pilze dann kocht, dann ist er wenigstens vielleicht nicht so schlimm, dass der einen tötet im schlimmsten Fall.
Richtig, genau, ja, ja. M Richtig, ja. Also, da ist wirklich ganz ganz höchste Vorsicht geboten grad grad bei so Pilzen im Wald, ja. Das ist eben dann das Tolle, ja, dass man da an die Hand genommen wird durch so 'n Pilzbeauftragten. Zu dem geht man dann hin und dann bestimmt man das mit dem gemeinsam, schneidet den Pilz vielleicht an, schaut dann genau, wie er sich verfärbt und so weiter und das ist, äh, wirklich ganz toll. Grade am Anfang, wenn man jetzt noch sehr we Erfahrung hat mit der ganzen Sache, ja, dann kann man da wirklich auch gut gut in die Pilzthematik einsteigen, ja.